No, te digo que hay actividades muy bonitas, que la verdad, es que es, como ir descubriendo lo que te gusta.
Claro. O sea, yo creo, que es bien importante, ¿no? Yo siento, que se la vida se pierde, cuando dejas de aprender, ¿no? O sea, digo, sí he visto mucha gente, que ya no le gusta como aprender cosas nuevas, y siento, que se amargan. En cambio, si si estás abierto a aprender siempre, eh, no sé, además, te hace como más sencillo, ¿no? Y más más abierto a nuevas cosas.
Sí, de aprender cosas. Sí, yo también, siento. No, y y más amigable, más sociable. Aparte, como que sientes la energía, de toda la gente. Eso también, me gusta mucho.
Claro. Oye, y a además, de cosas de deporte, ¿te gusta aprender, eh, no sé, habilidades artísticas, o qué sé yo, nuevos oficios, o idiomas, o algo más?
Sí, fíjate que sí. Empecé también, a hacer velas, y al el al principio, estuvo muy complicado, porque yo también, pensé que iba a ser como un tema muy fácil, así como lo veía en Internet. Pero no, claro que no. O sea, todo tiene su chiste. Fíjate. O sea, empecé como a derretir la cera, y luego a ponerle el aroma, pero resulta, que el aroma tiene que ir a una cierta temperatura, porque si no, se evapora. Sí, y yo no sabía eso, porque yo decía: "Es que, ¿por qué no huele?". Pero al final, ya cuando leí todo el curso, y así, me dijo: "Es que no, porque se está evaporando antes". Igual con el color, tienes que ponerlo como Sí, súper chistoso, porque yo no pues, no tenía ni idea, yo estaba apenas empezando. Y las primeras velas que hice, este, como que era, eh, otro tipo de cera, que había comprado. Entonces, al momento de desmontarlo, se me venía a toda la cera. Y yo: "Pero es que sí la dejé, como todo el tiempo para secar". Pero ya luego, vi otros tipos de cera, como que el secado era más rápido. Sí, justamente, sí. No las puedes revolver, porque también, puede causar como reacciones químicas, que hasta se te incendia la casa. Sí.
Oh, guau, okey. Ajá. Claro. Ajá. Se pierde. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Claro. <laughs> Qué chistoso. Ajá. Ajá. <laughs> Qué chistoso. Claro. Ajá. Y no todas, combinan con todas, ¿no? Me imagino. Ujú. Guau. Oye, me desbloqueaste un recuerdo. Eh, yo nunca he hecho ceras, pero mi mamá, cuando yo estaba, yo creo, que como en la primaria, eh, hubo un tiempo, que yo creo, que varios años, ¿eh? Y de hecho, hacía unas velas muy profesionales. Empezó a hacer velas. Y hacía unas, que a mí me gustaban mucho, eh, que le echaba hielo. Entonces, hacía como la vela, y le echaba le echaba unos hielos, como para que el hielo fuera abriendo paso, y este, y cuando se secaba la cera, quedaban como algunos huecos. Entonces, no sé, quedaban como bien interesantes las las, las velas. Hacía unas velas bien padres. Pero sí, o sea, sí recuerdo, que que le dedicaba mucho tiempo. Y no sé, si tomó algún curso, o más bien, como que alguna de sus amigas, le enseñó a hacerlo.
¿De qué? Ajá. ¿En serio? Qué padre. No inventes. Ajá. Okey. Qué padre. Fíja Sí. Sí, es dedicarle mucho tiempo.